أيوه، بس أنا أنا نَفْسي انصدمت يعني <laughs> فاهم قصدي <giggles> بُص، هو ال فعلًا عارف أنت <tsk> الجيل الكبير ده فعلًا بينصدم ص يعني صدمة كبيرة جدًا بصراحة، يعني باحس إنه بصراحة إن الجيل الجديد دوّة آآ فعلًا هو مثَقَّف من ناحية السوشال ميديا بشكل كبير أوي غير الجيل القديم، يعني الجيل القديم على فكرة ممكن ينَيِّل الدنيا لو دَخَل على السوشيال ميديا لوحده على فكرة آه والله بجد، ممكن يفتح <giggles>
فهمت السؤال أهَم حاجة أنت فهمت والّا أعيد لك السؤال تاني والّا أقوله لك بالهندي والّا أنت إيه حكايتك النهارده. <chuckles> إمم. صحيح، صحيح. طَب والله صحيح فكّرتني بوالدي مش عارف في مرة أول أول مرّة حصلت له ودَخَل عملت له فيس، فأنا قُلت له: "المفروض تعمل،" كذا وكذا. فقال لي: "ماشي." ألاقيه داخل عامل عارف أنت على الشير آآ داخل على اللي هو الpublic على ال صفحته، يا أحمد إزيك؟ أنا عاوزك تكلِّمني ضروري عشان عاوزك. <tsk> إيه ده يا عم، أنت بتعمل إيه يا عم؟ وعامل شير وعَمّال يعمل، اتكلِّمت قُلت له: "المفروض تعمل،" كذا وكذا. قال لي: "آه تمام." ألاقيته ألاقيته بعدها بشوية قام داخل برضه نَفْس الكلام وحاطط صورتي وإيه ده يا يا كان الدنيا ف بوَّظ الدنيا خالص.
أيوه. آه. أيوه. <giggles> وعمل شير في ك <laughs> آه. يا نهار أ <giggles> آه، ما دي مشكلة كبيرة جدًا. فعلًا الجيل الكبير شوية ل فعلًا لمّا بيخُش على السوشيال ميديا بسبب جهله في في ظروف الخصوصية نَفْسها، فممكن على فكرة يضيّع ينَيِّل الدنيا خالص من غير ما يحس بت بشكل كامل جدًا. ده في ناس ممكن تعمل live ناس كبيرة ممكن تعمل live وتشغّل الكاميرا وهي مش واخدة بالها وناس كبيرة <laughs> مش عارف. <chuckles> آه، وتشيّر وبتاع.
فاهمني؟ صح. يا نهار أبيضّ دي مصيبة دي. تخّيل تخيّل يعني باعت حاجات ما حدّش واخد باله منها أساسًا.

للأسف آه للأسف بقى دي الحتّة بقى اللي أنا باحاول أتفاداها بكلّ الطرُق، للأسف عارف ليه؟ هاقول لك، لإن المتابعين على طول مثلًا اللي معايا، أنا ما عنديش يعني متابعين كتير يعني ممكن هُم يتعدوا كده مش حاجة كتيرة يعني، بس على طول على طول بيسألوني أسئلة شخصية جامد جدًا، يعني أسئلة كلّها والخصوصية زي إيه مثلًا، سؤال منطقي جدًا بُصّ زي إيه مثلًا، يعني حضرتك أنت فين النهارده؟ أ متزوج مثلًا مش متزوج، آآ لو لو مثلًا طب حياتك الاجتماعية إيه طب طفولتك قضّيتها فين؟ طب ال العلم اللي عندك دوّة أو ال الاستذكارات اللي أنت بتقولها ديّة وبتاع، يعني جات عندك إمتى الكلام ده كلّه، فدي برضه بصراحة أنا باحس إن هي تداخل كده، أو يعني بيتدخّلوا في خصوصيّتي جدًا.
آه، إزاي بقى؟ امم. آه. آه. زي إيه مثلًا؟ آه. متزوج. آه. آه. الدخول في خصوصيات، طب بتعمل إيه بتصد ال هل بتصد هؤلاء المتابعين؟ والّا والّا يعني بتحاول بيبقى ليك ردود سياسية بحُكم خبرتك في في في صنع المحتوى بقى؟
آه.